Mh-mh.
Che secondo me però avevano immaginato qualcosa, eh, perché poi avevo iniziato a cambiare le mie abitudini, uhm, a pranzo, ero avevo delle richieste particolari.
<snorts> Ah o <chuckles>
E no sai che non puoi mhmm, dicono, no, di evitare, uhm, salumi, cibo crudo, quin quindi andavo proprio a chiedere, non so, sul risotto, mhmm, allo zafferano a volte ti ti mettono il, uhm, com'è che si chiama? Uhm, l'erbetta fresca sopra, il
Sì, sì, certo. Il r oddio, mi viene il rosmarino? Ma no ehm, ma beh, comunque un'erba fresca, e anche quella non potev mangiarla.
il ma ah, a me viene il basilico, pensa te, eh. Ecco! O ma banalmente anche l'insalata, e no, facevo molta attenzione a chiedere se l'avessero lavata, avevo tutte queste richieste strane.
Okay. <snorts>
Comunque, come ho affrontato questo cambiamento con i miei colleghi e i capi? Allora, ho aspettato, mhmm, che finissero questi 3 mesi, che quindi la maternità fosse avviata, sicura, non ci fossero problemi. E dopodiché ho chiesto, mhmm, alla dirigenza, quindi a alla mia capa diretta, al grande capo <chuckles> e poi alla responsabile dell'amministrazione, loro 3. Ho chiesto una riunione
Mh, okay. Okay. <chuckles>
e lo stesso giorno in cui mi hanno fissato questa riunione, uhm, c tra l'altro, mhmm, così, no, <chuckles> l'oggetto della riunione non non era specificato, quindi chissà cos'hanno pensato? <chuckles>
"Riunione, punto. <chuckles> Voi venite." <chuckles>
No, ric richiesta incontro, <chuckles> o credo di aver detto così.
Okay, okay.
Ehm, loro tra l'altro subito, eh, perché chissà, eh, sì, se hanno acceso cioè è scattato l'allarme, ho detto: "Oh! Mhmm, chissà cosa avranno pensato." Ehm, poi l'ho comunicato, e ehm, e lo stesso giorno l'ho comunicato anche alle mie colleghe, però in differente sede cioè a pranzo, pausa pranzo. Quindi molto più informale, mh.
<chuckles> <giggles> Mh-mh. Okay, senza nessuno dei capi. Mh, okay.
Ehm, niente, la loro reazione, quella dei capi: il grande capo sì non se lo aspettava; mhmm, non se lo aspettava da nessuno perché ero ancora giovane forse e adesso <giggles> sì, ero ancora giovane e tra l'altro era previsto un viaggio di formazione in Olanda, ehm, c'era era previsto d'avere un percorso di crescita per me a cui ho dovuto rinunciare praticamente, mh. Ehm, quindi è stata un po' azzardata la la mia scelta di di seguire questa maternità
Mh. <chuckles> <chuckles> Certo, certo.